Hoy alam mo may konti akong ano, kasi medyo pinag-iisipan ko, ah, mga siguro may isang linggo na. Um, hindi ko kasi alam kung anong gagawin ko, yung kung susubukan ko ba. Meron kasing ano, meron kasing nanliligaw sa'kin.
Mm. Ay okey. <laughs> Oh, kumusta ba?
Oh, ay eh siyemp eh siyempre alam mo naman ang biyuda, alam mo na 'no. 4 na taon na akong biyuda, mag li 5 na. Ngayon siyempre 'di ba sabi nila, ah, walang ikalawang langit, ngayon gusto ko sanang, ah, kasi ay, oh wala daw ikalawang langit. So, eh ako gusto ko namang subukan uli' kasi ang tagal na eh, 5 years na eh. Alam mo hindi naman sa kung ano, kaya lang, alam mo ba yung feeling na meron kang kausap, kasi anak ko 2 lang, ang 1 nasa malayo, yung 1 naman nag-aaral, lalaki pa. So may mga pagkakataon na mag-isa ako, alam mo ba yung wala man lang magtimpla sayo ng kape, eh sanay ako dun sa asawa ko eh, timpla ng kape o kaya maglambing, mag-alala, palit ka ng damit, alam mo yun. Basa ka ng pawis, "o anong gusto mo?" yung mga tipong ganon. Eh parang gusto ko ulit subukan. Eh oo, kasi mula naman nung asawa ko mamatay siyempre hindi naman nawawala 'yong tukso, siyempre alam mo na ang ang tendency nila "wala itong asawa, madali itong ano" eh sa 4 na taon, tanggi ako nang tanggi. Kasi maraming iniisip, baka lokohin lang ako, baka ako mabudol, baka ma-scam, alam mo 'yon. Pero dumating ako sa punto na may nanligaw sa akin, parang medyo parang gusto ko ulit subukan. Kaya lang nag-aalangan ako, ano kayang
Hmm. Ah Walang ikalawang langit. <chuckles> Okey. Mm. Ay, oo. Mm. Okey. <laughs> Mm. Oo. Mm, bakit?
<sighs> ayun. Parang nag-aalangan ako, kasi parang natatakot ba ako. Kasi papaano 'yong papaano kung 'yong, halimbawa yung taong makarelasyon ko eh, hindi tumutugon sa hinahanap ko. Kasi nga 'di ba sabi nila, walang ikalawang langit.
Mm.
Tapos paano kung yung dahilan kung ba't gusto kong subukan ay hindi ko maranasan sa kanya. Kasi bi ah ah oo, yung asawa ko kasi parang hindi naman sa pag-aano ha, hindi naman sa pag-e-exaggerate. Trinato talaga ako ng maayos nung asawa ko.
Hmm, okey. Mm. Eh matanong ko lang, bakit ba? Ah okey never mind, ano nga pala biyuda. So, alam mo yung nararamdaman mong takot, normal lang 'yan. Kasi ilang years na yung sabi mo? 4? Mag-fa-five na, o 'di ba. So normal lang talaga na matakot at medyo kabahan ulit, kung ah papa'no ba yung pakikitungo nung makakasama mo. Kasi hindi siya biro eh. Kasi hindi naman na tayo bumabata 'di ba, tumatanda lang tayo. Tapos siyempre habang tumatanda tayo ang hinahanap ng tao ay yung kasama talaga na partner mo, yung tatratuhin ka nang tama 'di ba, tatratuhin ka equally 'no, as partners. Ngayon ah sa panliligaw ba niya, papa'no ba nangyayari yung pagtanggi? Yung tipong ano pa'no ba siya manligaw in the first place, para ma-validate natin yung ah actions niya papunta sa'yo. Pa'no ba yung ginagawa niya, anong diskarte niya?
So yun ano. Mag-fa-five. 5. Mag-fa-five, oo. Mm. Mm. <breath> Kasi sa panahon ngayon na uso ang social media siyempre kanarin karaniwan na, ah kasi ayoko kasi ng malapit. Hindi ako pumapatol talaga sa malapit, ayoko. So karaniwan na, ang nagiging ano ang way is ah halimbawa, ano chat ganyan.
Mm. Mm.
Kalimitan ganyan, so siyempre alam mo naman medyo yung padadalhan ka ng puso-puso, yung mga sweet nothings, alam mo 'yon. Ay uso din naman ngayon ang budol 'di ba, ang dami-dami kong naririnig na oh mag-ano, magkikita ganito, magsasama tatlong linggo 'di isang linggo, ganyan. Yung iba peperahan lang, o yung iba naman iisahan lang. So yun yung mga takot ko, eh ganun din naman ang style, wala namang iba, pare-pareho. Tapos number one sasabihin nila, "o sige mag-eyeball tayo, puwede siguro tayo sa malamig," dun ako takot. <laughs> Baka mamaya mo, oh 'di ba dalhin ako sa malamig pagkatapos bye-bye. O lugi naman ako dun, pa'no naman yun.
<laughs> Oo. Oo. Mm. <laughs> Okey gets. Mm, mm. Mm, alam mo naintindihan ko yung ganyang sentiments mo 'no. Kasi ang daming, sa panahon ng social media ngayon 'no, ang daming panlolokong nagaganap online. Pero alam mo yung isang ah masakit na katotohanan na maipapayo ko, is susubukan mo talaga eh 'no. Hindi mo kasi siya malalaman or makikilatis, hangga't hindi mo tina-try. So papa'no mo siya i-a-approach 'no, siguro yun yung magandang ah angle na pwede nating puntahan. Siguro kapag pumayag ka na mag-date kayo, nice date 'no halimbawa nag-date kayo o kaya nagkita kayo 'no. Yung mga pangako niya na, dadalhin kita sa gan'to, ah libre ko, bla bla bla bla, yung mga ganun niya siguro, pansinin mo yung mga maliliit na na detalye 'no. Kung tumutupad ba siya sa mga nasabi niyang pangako, tapos 'tsaka mo siya ah kilalanin ng actual 'no. Kasi iba pa rin 'pag actual eh, kaysa sa mga chat online 'di ba. So wala akong ibang ah masasabi kundi ano eh, kailangan mo talagang i-try 'no. Siguro na lang maging careful tayo since natatakot ka nga, maging careful ka na lang sa pag handle 'no kapag magkaharap na kayo. Pa'no maging careful? Ibig ko sabihin, ah hindi mo muna ibibigay lahat ng ah kumbaga opportunities sa kanya. Kumbaga nanliligaw siya 'di ba, paghirapan mo 'di ba. Walang walang age-age sa ganyan. Kumbaga kung tingin mo is medyo corny-corny, sige manligaw ka. Kung kailangan umakyat ka ng may dala-dalang gitara, gawin mo ganun siya.
Mm. <laughs> Mhm. Mm. Mm. Ayun nga ang problema, kasi medyo may pagka-tradisyonal ako. Kasi, siyempre 'di ako siyempre hindi naman komo biyuda ako eh, 'pagka sinabi mong "i love you" okey na tayo 'di ba. Ang gusto ko kasi paghirapan ako, kasi ganun din yung sa asawa ko. Kasi naniniwala ako dun na, 'pag malaki yung investment sa'yo mahihirapan kang pakawalan, o pabayaan ng isang tao, 'di ba ganun naman. So gusto ko sana paghihirapan ako, ang tendency nga kalimitan ng tao ngayon, ganun. "oh, eyeball tayo" ganyan, tapos kakain kayo, siguro after 2 or 3 meetings magyayaya na 'yan. Ang sa akin, sabi pa nga nung isa "Hindi na tayo pabata tayo'y patanda, yung yung yung panliligaw hindi 'yan pinatatagal ang pinatatagal relasyon" ayun ang sabi 'di ba. Oo so, so in a way tama naman siya, kaso hindi yun yung ano ko eh hindi yung style ko eh, at saka isa pa reason ba't ako natatakot siyempre may anak ako, may anak ako eh.
Mm. Mm. Mm. Mm. Ay okey, mm. Mm. Ay oo nga. Ang laking factor nun ah, yung ganyan. Kasi hindi lang ikaw yung pakikisamahan niya, pakikisamahan din niya yung 2 'no dalawang anak mo.
Hmm. Isa na lang kasi may asawa na yung isa, nasa malayo, mm.
Ay may asawa na yung isa, mm. So kailangan niyang makisama. So ngayon na partner yung hinahanap mo 'no, 'yong tipong aalagaan ka talaga. Hindi lang ikaw 'yong dapat alagaan niya eh, yung tipong baka mamaya kasi mabait sa'yo tapos salbahe naman siya sa ah sa anak mo 'di ba. So tingin ko, hindi yan madadaan ng chat. <laughs> Mukhang kailangan mo talagang ano ah subukan talaga, kahit paisa-isa lang pahirapan mo siya. Yun yung ano, magandang gawin. <chuckles>
Totoo, oo. <laughs> Hmm, gano'n. Kasi para bang baka mamaya mo na hindi na napipitik ng asawa ko 'yong anak ko, tapos mamaltratuhin. O kaya naman kung hindi man siya ako, siyempre 'yong anak ko hindi yan makakatiis, 'di 'yan papayag na ako'y apihin, kasi kita 'yong ama eh 'no. O di mag parang 'yon ang nagiging sanhi ng pagkatakot ko, kaya tanggi ako ng tanggi kahit 'pag gusto ko talagang subukan ulit. Kasi siyempre may edad na ako, sooner or later, kasi mag-ga-graduate na ng college yung anak ko, mag-iisa na lang ako, gusto ko talagang subukan kaya lang talagang alanganin ako. Tapos yung iba naman bata. Oh my God! Diyos ko bata, ang hirap umano ng bata, baka mamaya mo ako ang dating bine-baby siya ang bebaybihin ko. <laughs> Ah baligtad.
Mm. Mm. <laughs> Baligtad nangyari 'no. Naghahanap naghahanap ka ng mag-aalaga saiyo, pero ikaw pa yung mag-aalaga. <laughs>
Mm, para bang nasa isip na na nila, "oh, total mas matanda ka ikaw ang mag-adjust sa akin." Ah no way. <laughs> Parang ganun.
Mm, mm, no way, pass talaga diyan. Mm.
Mm. So ano sa tingin mo, ano bang, ita-try ko talaga ganun?
Oo. I mean, ilan ba muna yung candidate mo? Candidate, eh, 'no. <laughs>
Hmm, hindi naman ako nag-aano kasi 'pag 'pag ako'y sinabihan na ng punta tayo sa malamig, scratch na 'yan. O kaya 'pag inutangan ako, scratch na 'yan. <laughs> 'Pag nagparamdam na 'yan ng pera.
Mhm. Mm, so meron So, if meron ka namang, ah, certain standards na, kasi napakabuti ng na-experience mo sa asawa mo. Tinatrato ka talaga ng tama, ganiyan. At factor din yung may anak ka at may pamilya ka. Tapos pangalawa is hindi na tayo bumabata 'no, tumatanda tayo. Meron ka ng certain image 'no, nabi bigyan lang kita ng clarity, meron ka ng certain image ng tao na gusto mo. So ngayon, haharap na lang tayo ng, ah, puzzle or yung tipong tao na magfi-fit doon sa image na naiisip mo. Ngayon, papa'no mo siya malalaman? Which is ita-try mo talaga, pero huwag mo naman ibibigay yung lahat talaga, yung tipong after ng first date, alam mo 'yon, kiss agad or something. Kung kailangan mo siyang pahirapan, pahirapan mo 'no. Kung ano yung naranasan, kung ano yung naranasan mo na pagbibigay ng halaga sa'yo, noon. Dapat maranasan mo rin siya equally ngayon, doesn't matter kung matanda ka na, biyuda ka na or may anak ka na. Dapat love, ah, shows no age and numbers, kumbaga.
Mm. Mm. Ay, grabe! Et Sabagay, totoo 'yan, pero grabe! Papa'no hindi kuma kami magkaigi? 'Di para ba nangyari nun nasa harap ko 'yung chicken 'di ko man lang natikman. <laughs> Charot. Joke lang. Kasi hindi talaga, pinagagaan <laughs> alam mo, pinagagaan ko lang kasi 'yung usapan kasi sa totoo lang stress na 'ko 1 week kasi nga gusto ko ngang subukan. Pero alam mo, susundin ko yung sinabi mo, ita-try ko siya, kaya lang magiging extra careful ako. Ngayon, kung hindi niya ma-reach yung standard ko, eh, 'di bye-bye.
<laughs> <laughs> Oo. Mukhang gano'n nga talaga 'yong the best, 'no? Kasi alangan naman, ah, kunyari, meron kang 10 or lima na lang, ang dami ng 10, eh. If meron meron kang limang ano, if meron kang limang bullet points ng standards mo, if 3 do'n ay ekis, pass na agad, 'di ba? Siyempre do'n tayo sa perfect na ideal man para sa atin at para sa'yo, 'di ba, sa family mo.
Wow! Ang ganda ko. Mm. Ye I i-take note ko nga 'yan. Gagawin ko siyang guide. Para hindi ako mabudol, oo. Hoy, alam mo, salamat kasi 'yong stress ko na isang linggo, nabawasan ba o 'to kung 'di man nawala. Thank you talaga. <laughs> Oh.
Mm. Maganda 'yun. <laughs> Maraming salamat sa ano mo din, ah, sa oras mo. Paalam.
Salamat din. Ah, paalam.